Bien, tu sais, là je reviens de l'école, j'ai été chercher mon fils au, heu, au centre de loisirs et heu, pas mal de de pères, de parents étaient en train de discuter devant l'école, et certains étaient mécontents parce que visiblement, bon, bah, des professeurs ne se comporteraient pas correctement avec les élèves, et je me demandais du coup, pour toi, qu'est-ce qui rendrait un professeur bon, en fait?
Ouais. C'est vrai? Bah, je pense que pour être un bon professeur il faut plusieurs qualités, heu, essentielles: faut être une personne qui est humaine, une personne qui est à l'écoute, une personne qui est bienveillante. Heu, je sais pas pourquoi heu les parents se plaignaient. Est-ce que est-ce que tu as une idée?
Mmh mh. Non, j'ai pas j'ai pas vraiment entendu ce qui se passait, hein. Moi, je suis partie récupérer mon fils et <chuckles> salut, quoi. J'ai j'ai pas fait attention.
Après c'est vrai que, mmh, moi après c'est vrai que, malheureusement tous les professeurs n'ont pas forcément les qualités que j'ai citées. Est-ce que toi selon toi, est-ce que, heu, tu as une idée de ce qui pourrait f rendre un professeur, heu, bon?
Oui. Bah moi je te rejoins, c'est vrai que comme c'est un métier qui est effectué au contact d'autres humains, effectivement, il faut être, heu, assez, heu, humain soi-même. Là d'autant plus que ce sont des enfants, après c'est tout est aussi, heu, lié à la pédagogie. Il faut pas être, heu, non plus, heu quand je parle de pédagogie, c'est pas forcément la façon, heu, dont il amène les choses, bien que ça soit important, mais, heu, c'est surtout, hem, comment dire, l'envie peut-être heu de bien faire, heu, certaines volontés, quoi, tu vois?
Mmh mh. C'est clair. Bien sûr. Mmh mh. Ouais. Bien sûr. Ouais. Franchement je suis je suis complètement d'accord. Est-ce que toi, hem, je sais pas si si tu es prof? Moi moi je le suis, heu, c'est c'est un de mes métiers. Hem, est-ce que si tu es, ou si tu étais, heu, dans l'optique où tu ne l'es pas, heu, quel type de prof tu serais, toi, tu penses?
Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> Heu alors j'ai figure toi qu'à une période, j'ai voulu travailler avec des enfants. Pas forcément pour être professeur, mais, heu, tu sais, hem enfin, quand je dis b avec des enfants, c'est plutôt des enfants de maternelle. Hem, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai donc 1 enfant, donc mon rapport aux enfants est peut-être différent, heu, de ceux qui n'en ont pas, déjà. J'ai peut-être un peu une cons une je dirais pas que j'ai un peu plus conscience des défis que les enfants rencontrent, pas du tout, mais je suis peut-être un peu plus sensible à ça, et heu donc c'est vrai que voilà, heu, le bien-être de l'enfant dans la classe, ça aurait été ce qui prime avant tout. C'est vraiment ce côté humain, moi, que j'aurais mis en avant, parce que aujourd'hui les, mmh
Ah! OK. Mmh mh. Ouais, c'est sûr. Mmh mh. Bien sûr.
En fait, heu, on est dans une société quand même qui est assez, heu, peut-être perturbée <chuckles> je sais pas si on peut dire ça comme ça, et du coup pardon et du coup, hem, bah, c'est vrai que voilà, heu, le bien-être de l'enfant, ça aurait été ma priorité, ouais. Et toi du coup, en tant que prof, finalement, qu'est-ce que tu prône, heu, avant tout?
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, non. Bah, moi il faut savoir que je suis prof de langue, donc je donne des cours, heu, de français langue étrangère et des cours, heu, d'anglais. Heu, et heu, moi je pense être une prof plutôt détendue mais quand même, hem
Mmh mmh.
ch strict c'est c'est peut-être pas le mot, mais, heu, mais voilà, quand même engagée dans dans ce que je fais, dans le sens où, heu, j'aime faire des cours, mais pour des élèves qui sont quand même motivés, et c'est vrai que j'ai cette chance-là, heu, où, c'est je donne que des cours particuliers, donc de manière générale ça reste quand même des gens qui qui viennent d'eux-mêmes, donc qui sont plutôt motivés. Je sais que personnellement moi je pourrais pas être prof, heu, dans un collège ou dans un lycée, et et du coup, ouais, en fait à partir du moment où où les élèves sont impliqués, heu, travaillent, heu, je pense être plutôt détendue. J'ai vraiment envie que, mmh, que mes cours soient comme un peu un un échappatoire, et que tout le monde passe un bon moment, heu, surtout eux, mais au final même moi. C'est vrai que c'est quand même plutôt agréable, parce que, heu, parce que comme tout le monde est impliqué, voilà, c'est ça, c'est c'est du partage, et ça je trouve que, mmh, de manière générale pour être professeur, peu importe, heu, le type d'enseignement, c'est vraiment du partage, en fait. Heu, ce ce, enfin ce qui se passe c'est vraiment une un moment de partage, et c'est ça qui rend, heu, la chose, heu, intéressante et belle, quoi.
Oui. Bien sûr. OK. Oui. C'est le partage. L'échange, quoi. Mmh mh. Oui, et du coup, tu disais que tu ne voudrais pas, travailler avec des enfants de de du collège. Tu ton public, du coup, tes élèves, ce sont des personnes de quel âge à peu près?
Alors, au au final, j'ai quand même tous les âges, heu, même, j'i une majorité d'adultes, je pense, mais c'est vrai que, de manière générale, ouais, je préfère quand même travailler avec des adultes, même si j'ai quand même des des enfants, hem, parce que, heu, voilà, ils ils sont, quand même, plus investis, plus motivés. Après, voilà, avec les enfants, j'essaie de rendre la chose ludique, fun. J'ai, mmh, m mes plus jeunes élèves, ils ont, heu, 8 ans donc heu, ça reste quand même, heu, un un âge assez jeune, surtout pour l'ang apprendre une langue étrangère, mais voilà, j'essaie de faire des jeux et puis, bah, j'essaie aussi de de les pousser à avoir confiance en eux. C'est je pense que c'est mon mot d'ordre dans peu importe l'âge, d'ailleurs, hein, mais heu, mais de pousser mes erreurs à avoir confiance en eux parce qu'en fait, ce que je me rends compte lors de l'apprentissage d'une langue étrangère que ce soit des français, heu, ou ou des étrangers qui apprennent le français, hem, c'est que beaucoup de gens sous-estiment leurs capacités par un gros manque de confiance et une peur du jugement, ce qui fait que, heu, d rien que des gens ayant confiance en eux, en parlant fort, en essayant, et bah, ils parler mieux, quoi. Tu en penses quoi, toi?
Ouais. Oui. OK. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. On n'ose pas. Ouais, c'est différent. Ouais, totalement. Non, je suis je suis d'accord avec toi. Moi, si, heu, alors j'a j'avoue, je je n'ai pas encore pris de cours de langue, hem, comme ça en en en individuel, j'aimerais bien le faire, d'ailleurs, et heu, c'est vrai que parfois, tu sais, quand, heu, quand tu es en vacances, bon, bah, tu n'oses pas forcément, heu, t'exprimer comme tu le f comme tu pourrais le faire, en fait. Heu, je parle notamment de l'accent, parce que, des fois, tu as peur de passer pour, heu, pour, heu, bah, pour un imbécile et ça ça se voit aussi, parfois, hem, dans le, heu, dans le monde du travail. J'ai je connais beaucoup de personnes qui ont de réelles capacités de de de voilà, une une bonne, hem, un bon accent, une bonne façon de parler, mais qui, par exemple, lors de, hem, comment dire? Lors de meetings, voilà, et bien, heu, bah, tu sais, tu les retrouves à parler avec l'accent, heu, «français,» entre guillemets. Tu vois? Tout ça parce qu'elles n'osent pas, heu, bah, elles n'osent pas, quoi, se mettre en avant. Mmh, et sou
Ouais. Mais c'est sûr. Mmh mh. Pour un idiot, ouais. Ouais. Mmh mh. De réunions? Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu penses que ouais, c'est par peur du jugement, et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être, heu, lié au fait qu'il y a un manque de, mmh, de mise en confiance, notamment pendant, heu, pendant les études, par, heu, par les professeurs, par exemple?
Heu, je ne sais p je pense pas que ça soit lié forcément aux professeurs, mais plutôt à, hem, comment dire? La peur en fait, heu, par rapport à l'interlocuteur que tu as en face plutôt, tu vois? Donc après ça, heu, bon c'est le c'est c'est autre chose, mais effectivement, avoir confiance en soi et être sûr que, bah, je sais que je suis capable, ça, ça aide beaucoup et tu as déjà été peut-être confrontée à, hem, à des comment dire? Des cas un peu, heu, difficiles toi?
Ouais. Ouais. Des cas difficiles, heu, vis-à-vis de quoi?
Heu, par rapport au comportement ou à la façon, heu, d'apprendre des profess des des élèves, pardon et hem, bah, comment tu réagis quand tu as des difficultés avec les personnes?
Bah, encore une fois je reviens aux aux aux jeunes élèves qui, pour le coup, eux, sont en général pas forcément consentants à prendre des cours. C'est plutôt les parents qui qui poussent derrière. Ouais, eux, ça peut être un petit peu compliqué. Hem, après voilà, d'essayer de rendre la chose, heu, ludique au maximum, de promettre, heu, des petits moments, heu, un peu de récompense aussi, par exemple, je je pense notamment à un élève que j'ai qui a, hem, ouais 7 ou 8 ans, qui est qui est passionné de Roblox, c'est un jeu comme, heu, Minecraft un peu, voilà et heu et du coup ce que j'essaie de faire, c'est que je dis: «Bah voilà, là tu te concentres pendant 30 minutes et puis, heu, à la fin de la leçon pendant 10-15 minutes et ben on se regarde une vidéo de Roblox». Après, j'essaie toujours de le lier, quand même, au français. Donc ce qui se passe, c'est que, par exemple, je vais mettre cette vidéo et tu sais, c'est un jeu de de construction avec des personnages tout ça c'est que je vais mettre une vidéo de quelqu'un qui joue et je vais couper le son et je vais dire: «Voilà, maintenant tu me décris, heu, comme si c'était toi qui jouais le personnage mais en français». Donc, par exemple, heu: «Je construis, heu, une maison, je vais, heu, chercher, heu, je sais pas du jambon», enfin n'importe c'est, heu comme ça il est super content, parce qu'on regarde une vidéo Roblox, il a pas forcément l'impression de travailler et heu, et lui ça le motive en fait à rester, heu, à rester, heu, impliqué quoi.
Mmh. Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. OK. Mmh. Oui. Il y a un intérêt. Bien sûr. Mmh. OK. Ouais et c'est ça, tu vois, que le après, ç ça c'est important je pense, heu, aujourd'hui dans les classes, mais après je pense que ça reste difficile quand tu as des classes qui sont, heu, où tu as un un nombre d'élèves, heu, bah, assez important et heu, bah, malheureusement le le système fait que bon, bah, tu peux pas forcément t'impliquer comme tu le voudrais parfois et heu, ça je trouve que c que que c'est dommage. C'est vrai que, peut-être, que le système aussi fait que, hem parce que j'imagine que quand tu deviens professeur, heu, tu le fais, c'est une c'est une vocation en fait, c'est pas une obligation et hem, donc heu, je me dis que, voilà, le système fait aussi en sorte parfois que, heu, bah, les professeurs n'arrivent peut-être pas à donner ce qu'ils voudraient donner.
Oui, bien sûr. Mmh. Ouais, c'est dommage. Ah bah, c'est sûr. Mmh mh.
Donc heu, donc, voilà.
Et puis, est-ce qu'ils ont les les moyens de le faire aussi? Les moyens, heu, physiques, heu, de faire, heu, ce qu'ils ont envie? Je suis pas sûre non plus. Déjà ils ont un programme à suivre, heu, ils ont des infrastructures imposées, je parle des des professeurs qui sont au collège, heu, lycée, heu, école maternelle, tout ça. Donc, ouais, je pense que ça peut être aussi compliqué. Je vois, heu, par exemple, ma ma sœur elle est professeure en en maternelle. Enfin, oui institutrice quoi et heu, pour le coup ça a toujours été une vocation, heu, depuis qu'elle a, heu, 8 ans quoi et donc, heu, maintenant c'est son métier et heu, elle m'explique, elle me dit qu'il y a énormément de matériel qu'elle a, pour rendre un petit peu les classes, heu, spéciales, hem, qui qui qui où elle est obligée de de payer de sa poche et j franchement, je trouve ça heu, heu, parce qu'elle, pour le coup, c'est vraiment une bonne professeure, non pas parce que c'est ma sœur, mais parce que je vois la passion qu'elle a et qu'elle a toujours eu d'ailleurs, heu et je trouve ça vraiment dommage quoi, parce qu'il y a pas forcément, heu, beaucoup de moyens qui sont mis en place par, heu, par, heu, par l'Éducation Nationale voilà, pour, heu, rendre les professeurs spéciaux, quoi.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Oui. D'accord. OK. Ouais, par les établissement et cetera. D'accord. Ouais, c'est vrai que, hem là, par exemple, moi, j'ai, heu, le la maîtresse, donc, de mon fils qui était en CP, là, cette année.
D'accord.
Qui elle, heu, bah, en fait, je me suis, heu, on était quand même assez, heu, «proches» entre guillemets, elle et moi et c'est vrai qu'elle m'expliquait que bah, bon, heu, il y a plein de choses qu'elle aurait voulu faire mais qu'elle ne peut pas faire, justement, parce que, ben, en termes de temps, en termes d'organisation pourtant, elle avait pas forcément beaucoup d'élèves, non plus. Mais voilà, le temps, l'organisation, le matériel qui est mis à disposition, effectivement ne, bah ne permettait pas de et cette, heu, cette là, heu, on était assez proches. Pourquoi? Parce que, bah mon fils, heu, à un moment donné, par rapport au spectacle de l'école, il avait des difficultés, il voulait pas participer justement parce qu'il avait peur et heu, bah elle faisait tout pour, justement, le le mettre en confiance et bah au final, heu, il a fait son spectacle de fin d'année et ça c'est parce qu'elle est vraiment très, très, très investie, tu vois? Malheureusement, bah, je pense que tu peux pas faire ça avec tout le monde non plus.
OK. Ouais, ouais, c'est compliqué. Bien sûr, ouais. D'accord. Génial! Ça, c'est clair. Non mais, déjà, l'exemple que tu as donné, c'est super. Ça se voit que c'est une un professeur, enfin, une professeure, en l'occurrence, heu, passionnée et et pour moi, c'est vraiment ça les les qualités, heu, exemplaires. C'est d'essayer de rendre, heu, l'école, de rendre même l'apprentissage, de manière générale, accessible et heu, et que tout le monde, heu, apprécie et ça, franchement, c'est p c'est p c'est pas une partie, heu, de plaisir et et c'est pas quelque chose de facile à faire donc, hem, non, je pense c'est c'est cool.
Ouais. Mmh. Oui. Bah, oui. Ouais, au quotidien, tous les jours avec, heu, plein de plein d'enfants, qui sont pas forcément les tiens, en plus et qui sont peut-être pas aussi forcément très sages, donc heu, ouais, ça ça reste un challenge, c'est vrai, hein et toi de ton de ton vécu donc d'enfant, hem, mmh p plus jeune, quoi, est-ce que tu tu as eu un professeur, justement, qui t'a marquée et pour quelle raison justement?
Ouais. Mmh mh. Ah bah, c'est intéressant ça. C'est vrai que, moi, j'ai eu plus de professeurs qui ont marqué dans le mauvais sens, malheureusement, après, j'en ai quand même eu 1 qui m'a énormément marqué dans dans le bon sens, qui était, heu, passionné par ce qu'il faisait. C'était mon professeur de marketing quand j'étais au lycée et heu, je me souviens, en plus, c'était une période assez, heu, compliquée pour moi, parce que je venais de me faire, heu, dégager de mon de mon ancien lycée, heu, de manière, heu, très injuste, heu, parce que voilà c'était niveau, heu, scolaire, mais voilà, c'était un lycée privé très, heu, voilà, un peu excessif, quoi et du coup, je me retrouve dans ce lycée de banlieue, un peu, heu, un peu un peu zone, on va dire, heu, voilà avec, heu, enfin 2 m 2 salles, 2 ambiances le truc. Avec un prof qui dès le 1er jour m'a avait dit quelque chose qui m'avait énormément marqué, qui m'avait dit qui avait dit à tout le monde: «Voilà, moi, je m'en fous d'où vous venez, je m'en fous de vos anciens lycées, de qui vous êtes, de ce que vous faites, là, ça repart à 0 et heu, si vous travaillez avec moi, je vous z je vous emmène au bout du monde, par contre, si vous faites n'importe quoi, là, je vous ferai aucun cadeau et enfin, voilà, je vais rien laisser passer» et voilà, c'était un prof qui était qui a qui avait réussi à trouver cet, heu, cet équilibre à la fois strict et détendu que j'ai rarement vu, heu, dans ma scolarité et heu, voilà, j je repartais un petit peu à 0 et j'avais envie de de de tout casser après et et du coup, heu, voilà, c'est un prof qui pour vraiment, il a tout fait pour moi et j'en garde un super souvenir et j'ai encore, heu, des contacts avec lui et toi, tu as déjà eu une expérience un petit peu, heu, comme ça?
OK. Mmh mh. OK. Ouais, c'est différent, ouais, ouais. Mmh mh. <chuckles> Mouais. OK. Oui. Mmh mh. D'accord. Heu, <gasps> franchement, heu, à l'école, pas forcément pas par rapport aux profs, en tout cas. Heu, <gasps> après, heu
Mmh mh.
est-ce que j'ai eu des profs, aussi impliqués que ça? Heu franchement, je pense pas, hein. Je je ne pense pas, en réalité il y a il y a aucun prof qui va marquer positivement, mais je te rejoins quand tu dis que: «C'est rare qu'il y ait des profs comme ça», parce que c'est aussi, compliqué en tant qu'être humain, parce que le prof il reste un être humain comme nous, de tu vois? de trouver, heu
Après c'est le seul que j'ai eu, hein? <chuckles> Bah, bien sûr.
comment dire? Ce juste milieu de savoir forc quelque part parfois, comment s'adapter avec, heu, certaines personnes. Parce que cette pédagogie-là, elle peut être bonne pour certains, enfin, cette façon de faire et elle peut, ne pas marcher avec d'autres, parce que, bah, heu, élève dit, heu: «Trop difficile.» Tu vois? Et c'est vrai que c'est, heu
Mmh mh. Certainement, ouais.
bah, c'est c'est quelque chose qui qui s'apprend aussi quoi. C'est peut-être pas inné.
Ouais, ouais non, f complètement, complètement. Hem, mais ouais, comme tu disais, je pense qu'en plus c'est plus facile de de retenir quelque chose qui est plutôt négatif qu'une chose qui est qui est positive.
Mmh. Et clairement, parce que je suis certaine que j'ai eu de bonnes expériences à l'école avec de bons profs aussi, mais bon là comme ça, heu, difficile de <chuckles>
Oui, c'est, heu c'est ça. «C'est mémoire sélective,» comme on dit.
Voilà! <chuckles> Et on a sélectionné le plus mauvais, donc voilà. <chuckles>
Bon. Exactement. Bah, en tout cas, heu, merci beaucoup pour cet échange, c'était super sympa, heu, de connaître un petit peu ton point de vue, heu, sur la question et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger, heu heu, de nouveau à bient heu, de nouveau bientôt.
Ouais, bah écoute c'était avec plaisir donc heu, surtout d'avoir ton point de vue à toi en tant que professeure, donc bah, je te dis, à bientôt aussi du coup.